Hakikaten problemler Hiç bit
Anlıyorum.
Sen elinden yapsan da eğer onun güveni yük değilse sen işini iyi yapsan da çok a aşağı e, aaa, bunda çok sektörde
Evet, tek taraflı olmaz. Doğru söylüyorsun.
Eee, çok karşılığı mutlaka bir var yoktur Ama, eee, bir, eee, eee, aaa, bir iş fiziksel olarak istemiyorum. Eee, dijital ortamda olmasını tercih açıkçası.
Hıh. e Peki, bu iş yerlerinde tabii, eee, yaşanan durumlar ortada. Söylediklerini de, eee, anlıyorum. Eee, sosyal medyaya tekrar dönmek istiyorum hızlıca. Eee, burada özellikle son zamanlarda gençlerde, eee, mesela, işte, bu güzellik, eee, saplantıları ya da zayıflık saplantıları, anoreksiya gibi aslında sağlığı da tehdit eden yerlere varabiliyor. Eee, bu konuda da hızlıca fikirlerini belirtebilir misin güven kaybıyla ilgili?
Hı hı. Tabii. Hı. Eee, bu konuda da evet, maalesef yine bence kendilerini yeterince beğenmemekten ve belli ki bir modelin kalıbına uymaktan kaynaklanıyor. Eee, çok eee, çok üzücü. Eee, çünkü her insanın, eee, güzelliği bence kendisine özel ve sadece dıştan gelmez, bu kalpten gelen bir güzelliktir aynı zamanda. O ışık ancak öyle yanar bana sorarsan. Eee, do
Evet. Bu çok kor Çok güzel söyledin. Çok güzel söyledin. Bence bu konuda söylenmiş en güzel şey bu oldu ve, hani, bugünkü konuşmayı da böyle noktalayabiliriz diye düşünüyorum. Çok güzel şeyler, eee duydum senden. Çok teşekkürler verdiğin bilgiler için.
Çok teşekkür Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Tekrar görüşmek üzere.